Então, quando eu faço isso no meu trabalho ou num hobby, por exemplo, eh, isso me gera sim um sentimento positivo até certa pon até certo ponto. Porque, às vezes, eu me pego na procrastinação, eh eh, proposital. Por exemplo, eh, eu vejo que eu tô adiando algum projeto não porque me falta criatividade ou porque me falta tempo, nada disso. Eu vejo que eu tô adiando esse projeto porque se eu não fizer, eu não estou exposto ao erro. Se eu não errar, eu não estou dis eu não estou exposto à frustração. Então você entendeu que eu eu me acabo me sabotando.
Tá, ok. Hum. Hã. Hum. Ah, tá. Entendi. Então você então você tem esse medo de de de falhar, esse medo de de estar errado e e aí e eu entendo isso. Eu já já vi casos, assim, e tal, eh, e e entendo o que você tá passando. Eh, mas
Aham. Uhum.
Entendo que você procrastine, mas fatalmente você faz? Tem uma hora que você faz ou às vezes, você deixa? Você nem nem faz?
Eu eh, depende depende da urgência e depende do que é.
Hum.
Por exemplo, as portas eu tive que fazer na minha casa porque senão ia ficar uma casa feia. Mas acabou a tinta eh, acabou a tinta eu fiquei com preguiça de comprar em um dia, e aí veio viagem, veio final de ano, não sei o quê, eu só sei que uma das portas da cozinha, por exemplo, ficou quase 3 meses sem pintar.
Exa é imaginei. <chuckles> <chuckles>